Normal yoga yapmaya çalışıyorum ama <chuckles> şöyle, yani spor yapıyorum ama yoga için fazla, eee, katıyım, esnek değilim. Eee, arkadaşlarım daha esnek. Arkadaşlarımla yapmaya çalıştım hani bunu da bir rutin hâle getirmek istediğim için. Çünkü beden ve zihin ikisi çok, eee, aynı yani ne kadar bakarsan ikisi o şekilde daha mental olarak daha iyi, daha sağlıklı olur ama, eee, onu çok fazla yapamıyorum çünkü çok başındayım bence. Sen yapıyor musun yoga?
Biraz zor değil mi? <giggles> Hımm. Hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Ben, eee, bir süre denedim aslında, eee, ama yapamayacağımı fark ettim çünkü çok ağır geldi bana, çok zorlandım. Hı hı, te yani tek başıma, eee, internetten izleyerek yapmaya çalıştım, yani ertesi gün, eee, ertesi gün, eee, kolumu kaldıramayacak hâle geldim. Çok, böyle çok şey geldi yani bana belki alışık olmadığım için, eee, a e ama şeyi seviyorum, pilatesi daha çok seviyorum, aletli pilatesi. Onu bir dönem alışkanlık hâline getirmiştim. Benim için o da bir rutindi ama b şu uzun süredir yapmıyorum tabii ki. Eee, Türkiye'deyken yapıyordum. Şu anda Almanya'dayım. Eee, orda, ııı, bir rutin hâline getirmiştim ve çok etki etkiliydi.
Hı hı. Çok güzelmiş. A! Evet, evet ben de aslında. <chuckles> A, yapıyorsun o zaman aletli pilates. Hı hı. Anladım, ya, ama gayet güzel bir, eee, rutininmiş senin için aslında. Sen aletli pilates yaparken yogaya da alışkın olman lazım. Ben fitness yaptığım için, eee, yogaya çok daha böyle katı kaslarım, esneyemiyorum. Hatta işte arkadaşlarım diyor ki: "Sen neden bu kadar esneyemiyorsun, neden böyle?" Eee, işte onu aslında rutin hâle getirmek gerekiyor gerçekten onu da.
Hı hı. Hı hı. Eee, ha, anladım. Hı hı, ama olabilir. Bazı insanlar öyle gerçekten.